Oo, masaya 'yun kasi, para ma-experience nila, kasi baka m puwede naman ma-experience nila siguro kung high school or kaya na nilang pumunta sa ibang lugar, ganiyan, no? Mm. Oo, i oo, ib oh, hindi na tayo medyo kasama ngayon, kasi ang focus na lang nila is yung, friends nila mga kaibigan nila ngayon. Oo, girlfriend or boyfriend. Oo. Oo.
Oo. Totoo. layo nga. As in daw kasi kapag ano, mag-aano ka ng memories, memories kasama yung mga bata na, na dadalhin nila hanggang sa pagtanda nila. Kasi iba na 'yun yung mga kasama nila kapag medyo nag edad na, eh. Di ba, oo. Oo, 'di ba? Sa friends. Oo, o girlfriend or boyfriend 'di ba? Oh, 'di ba, kaya hangga't medyo bata pa pero yung bata na kaya nilang i-restore yung memory. Yung kaya na nilang maaalala 'pag tumanda na, yoon, 'yon sana. Pero sa tingin mo pa'no nakakatulong yung mga masasayang kuwento mo o yung mga masasayang alaala mo, ah, kapag mga panahon na kunyari nahihirap ka sobrang down ka, ah, paano siya nakakatulong sa'yo?

Oh, iba kasi 'yon. Kasi makakakuha ka lang sa internet ng iba't-ibang mga salita. I iba kasi yung pag-uusapan mo na magkaharap kayo.
'Di ba? Mm. Oo. Mm, magkaiba. Oo, iba talaga. So, ayun.
kaysa yung ise-share mo lang, may ise-share ka lang na quote. Eh, ngayon, ganiyan na lang ba? Dati kasi hindi, kahit nahihiya ka puwede mo namang puwede mong hindi sabihin lahat kasi may may parteng 'yo oo.
Oo. Mm. Mm. Totoo, oo. Qoutes na 'no?

Ako is, ah, kahit kahit anong mga topic ang palagi ko talagang na mm, ang palagi ko talagang naaalala is yung ano, masasayang memories ko, oo, memories ko. Kasi 'pag may nakikita akong, kahit ano kahit yung mga bata, ah, katulad ngayon na parang iba na yung mga, ah, pam mapa oo ngan, iba na yung paraan nila, kaysa iba yun din siguro sa atin ba or sa akin. Kasi dati yung bata pa ako kahit hapon, ah, hmm, ayaw ko talaga yung hmm, nakakapaglaro ng kahit ano, hanggang sa mapapagalitan ka ng mama at papa mo. Mm, ang saya kaya kahit kaya yung lalabas ako 'pag nakikita ko yung mga bata o kaya kahit mm, kahit yung paligid, pa ang laking pinagkaiba talaga. Iba mm, ib ibang-iba yung parang hindi naman ako, hindi ya hindi naman ganito yung buhay ko dati, paglab mm, kahit kahit malapit lang kaya ko namang lakarin, pero ngayon parang napapagod na akong maglakad. So, parang ganyan, ganyan yung mga naaalala ko. Parang mm, parang nagto-throwback lahat yung mga sa una at ngayon.
Ey. Masasaya, oo. Oo. Mga henerasyon ngayon, 'no? Mm. Oo. Oo. Nakapaglaro pa, 'no? Oo. Totoo. Oo. Mm. Oo. Noon, oo, iba-iba. Totoo. Oo. Oo, oo. Nakay naa Mm, mm. Mm. Sabagay, ngayon kasi hindi mo na masyadong makikita yung mga bata sa lansangan na naglalaro, eh.
Oo.
Mas madalas sila nakatapat na sa mga cellphone, sa tablet, sa kompyuter. Parang imbis na nakakalaro sila parang nakakapag-exercise pa sila tuwing hapon. Iba na 'yong nae-exercise, mga daliri na lang.
Mm. Mm, hmm, ok Oh, mga daliri na lang at yung mata na nako pa oh, tapos masakit sa mata yung
Oo. Oo, 'di ba, parang Yung gano'n, mm.
Yung oras o ilang oras kang nakatutok sa gadget. Mhm.
Nakatutok. Kaya yung mga bata ngayon, maliliit pa lang katulad ng pamangkin ko, maliit pa lang siya pero yung grado niya parang nasa 600 na ang kapal-kapal na. Kaya naman pala naging gano'n kasi yung yung exposure niya sa radiation ng cellphone napakatagal, sobrang tagal niya doon.
Mm. Oo, kahit na Oo, nga, 'no? Kahit kay alam kahit ako, kahit ako, kahit anong gawin ko kahit yung ano lang mag-scroll lang sa Facebook o kaya sa kahit anong ano, platform natin. Madali lang sumakit yung mata, kaya nga 'pag hmm, kahit kahit ako bumibili talaga ako nung ano radiation na glass. Mm, kasi masa masakit kahit ano lang, 20 minutes lang. Siguro mm, kasi parang naba parang baguhan ako sa ganito hindi ko expected. So, ayan.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Radiation ng oo, oo. Oo, oh, oh. Oo. Mm. So, sabagay s dun sa mga naaalala mong masasayang ah, yung naalala mong masasayang memories. Ah, sino-sino yung mga kasama mo doon?
Mm.